Perfecto. Sí, así ya uno esté en la calle, ¿no? Porque también, pues, uno a darse sus gustos y todo eso, pero como bien lo mencionas, sí, como estar presente, como definitivo, todo eso influye en la manera en que la comida e-u-e se va a a desarrollar en en nuestro cuerpo, para bien, para regular o para mal, totalmente de acuerdo. Eh, es algo que hay que practicar y algo que hay que hacer, y y de verdad que me propongo en este momento hacerlo y como a a estar más presente, no más presencia en ese sentido. De verdad que sí, no lo había pensado de esa manera, y mira que me abriste ahí los ojos, totalmente.
De a u de acuerdo. Qué bien. Y entre uno más presente esté en sus comidas, en su desayuno, almuerzo, cena, o el snack, no importa, eh, mejor interacción, mejor relación va a tener con la comida. Y eso implica que los pensamientos estén aquí y ahora. Créeme, hay una completa relación diferente cuando uno está presente antus ante sus alimentos, y eso incluye desde que lo vas tragando, con tu digestión, eh alimentación de tus células, todo esto uno cree que no. Uno cree que ya comió y ya está ahí. Pero la carga que tengamos mental, es decir, si no estamos presentes porque estamos en un nivel de estrés altísimo o esto me está preocupando, no es lo mismo no es lo mismo todo lo que pase cuando yo mastique hacia adentro, que cuando estoy presente, tranquila, independientemente de lo que esté pasando en mi vida, lo dejo a un lado, lo aparco, pero estoy con mi comida, y eso incluye ultraprocesados y no pro ultraprocesados.
Sí. Ujú, ujú. Mm. Sí, así es. Sí. Ajá. Ah, sí. Sí. Mm. Mm. Okey, perfecto. Sí, no, mira que es qué interesante, de verdad que no lo había pensado de esa manera, y y sí, eso también influye definitivamente, así sea un alimento saludable, pero si no estoy presente, si no lo estoy disfrutando, si no no no va a caer bien, no, la digestión no me va a funcionar, y ahí va a empezar como como dicen, ¿no? La bola de nieve a crecer definitivamente, y y voy a tratar de, bueno, de tomarme el tiempo, como bien tú dices, también me dijiste al inicio, mm, aunque no va a ser todo el tiempo del mundo, pero bueno, empezar a educarme un poco más, ¿no? Como como a mirar, a sacar el tiempo a sacar el tiempo, ¿por qué?, porque uno dice: "No, no tengo tiempo", pero qué va, si hay tiempo, uno sí lo puede hacer, saca tiempo uno para otras cosas, por qué para para preocuparse uno por lo que le entra al cuerpo, ¿por qué no?, no lo voy a hacer, definitivamente lo voy a hacer y y, bueno, eh, ahí lo único que me quedaría como una, digamos, como sustituir o hacerme presente la mente es e el pan, porque el el pan, ay, me encanta, entonces lo voy a voy a tomarme mi tiempo como de de, ¿no? De de mirar otros panes o de o de sustituir, o yo sé que sí lo tiene que haber, sí lo hay.
Si. De acuerdo.